En fait, il y en a beaucoup parce que je pense que la vie, c'est une suite de longs loisirs, hein. C'est, heu, <chuckles> moi, il y en a un qui est qui est le saut en parachute par exemple. J'aimerais essayer.
Mmh, j'aime bien. Waouh, ah oui. <chuckles> Ah oui.
Et heu, ah par contre, j'ai le vertige, hein. Je suis, hem, je au je sais pas, au au 2e étage.
Mais je suis cent pour cent d'accord avec toi, mais ça me ferait pas peur, le saut en parachute.
Aha? C'est c'est pas pareil, ouais. Je pense que l c'est pas la même appréhension du vertige, heu, mais c'est juste l'idée de me lancer dans le vide. C'est cette idée-là en fait qui me <exhales> tu sais des fois je vois des vidéos sur Internet, ils sont en haut des immeubles, hein. Ils font des roues et des sauts périlleux, heu, sur une poutre et ils sont à à cent cinquante mètres de haut, tu vois? Et là déjà, j'ai du mal à regarder la vidéo. Donc, hem
Oui, heu, c c'est vrai. <chuckles> <chuckles>
je me dis que mais, en tant que défi, heu, personnel alors j'ai fait du deltaplane déjà et ça a été, ça s'est très bien passé. Heu, ça p m'a pas fait peur, plus que ça.
OK.
Au moment de décoller à la limite un petit peu, tu vois? Une appréhension et heu, l'atterrissage aussi. Mais le reste, non. Le reste, c'était, heu, c'était vraiment agréable en fait. Donc, heu
Ouais. OK, OK. Ah ça pourrait être sympa aussi ouais. Mais en fait, moi moi je pense que j'aimerais bien les les choses qui soient, hem, comment dire? Les choses qui soient par rapport à l'altitude, donc le parapente, heu heu, montgolfière, enfin, heu, tu sais, des des trucs qui sont assistés par des gens en fait. Genre, par exemple saut en parachute, vu que c'est pas toi qui décide, bah, ça me va en fait. Moi juste pousse moi en fait. Ouais c'est ça, pousse moi je m'en fous. Je veux juste pas le faire en fait. Mon cerveau je veux juste pas qu'il réfléchisse et heu, je veux qu'il y ait un moniteur qui me regarde qui me fait: «Fais-le en fait. Il y a pas tu réfléchis pas, fais-le».
je me dis, heu Mmh mh. Ouais, ouais ouais. Ouais, voilà, heu tu as un pro à côté de toi. <chuckles> Ouais. Ouais.
Parce que moi je me souviens que, mmh, qu'en vacances
C c'est ça. Mais tout seul, j'aurais peur.
Mais, heu, pareil et je crois que c'est de toute façon tu peux pas, je crois, heu, si tu fais un saut en parachute tu es obligatoirement accroché à quelqu'un je crois.
Oui, accompagné, heu, mmh.
Pour ton 1er- 1er baptême, ouais tu es obligé. Et du coup, c'était, heu. Je m'en souviens, il y a il y a un moment, j'étais en vacances avec ma avec ma belle-famille et heu, le père nous avait payé des des une séance de canyoning, qui était assez fou en vrai. Heu, mais tu vois, c'est pareil, enfin, c'était le fait de, mmh, suivre un peu une randonnée, heu, mi, heu, rocher, mi flotte, tu vois? Parce que tu es, heu, le tenue en néoprène et tout, tu vois? Forcément.
D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais, ouais. Ouais.
Heu, oh c'est oh c'était c'est quelque chose le néoprène, hein. Ça chauffe, c'est un truc de fou. Heu <chuckles>
Ouais, ouais ouais, ouais. Mais sous l'eau ça va, sous l'eau ça fait du bien. C'est, heu ouais.
Ouais et sous l'eau par contre, c'est super froid, ça fait du bien, je suis d'accord. Heu. Ah! Ah ça, c j'aimerais bien tiens, ça, moi j'aimerais bien tester la plongée aussi. Ça pourrait être sympa.
Ouais. Ouais, ouais c quand je fais de la plongée justement c'est, heu, c'est très agréable, heureusement qu'il y a ça. Alors si tu veux, si tu dois le faire une fois dans ta vie, mets un petit billet de côté, heu, chaque mois, pas beaucoup, tu mets 10 € si tu veux, hein, tu vois? Et heu, tu t'organises un un jour un voyage en aux Philippines et au ou en Indonésie, parce que c'est les 2 pays quand même incroyables pour ça et tu fais une plongée sous-marine en fait. Heu, tu prends un cours en fait et heu, c'est incroyable. C'est juste, heu
Ouais. Ouais. OK.
c'est c'est un autre monde en fait. C'est, heu, je te le conseille, c'est c'est magnifique.
Beh, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est heu Ah c'est noté.
Mmh.